C'est devenu ma chanson, heu
Et justement, tu penses que certaines chansons heu, que qu'on peut écouter heu, peuvent faire ressentir heu, des émotions différentes sur le moment où on l'écoute?
Hem, je sais pas trop, parce que j'ai quand même l'impression que comme on disait, en fait, les les les chansons douces, heu, calmes, heu, un peu tristes, on va les garder pour les moments tristes. Je sais pas si en les écoutant à un autre moment donné, ça changerait vraiment les émotions qu'on ressent par rapport à cette chanson. Je sais pas, j'ai pas j'ai pas l'impression, ou les m les musiques qui bougent, qui qui qui ont du tempo, qui nous donnent envie de danser, si on les écoutait n dans un autre état, est-ce que ça changerait l'émotion qu'on ressent? Je s J'ai pas l'impression.
Mmh.
Et toi, tu en penses quoi?
Je pense pas, je pense que parce que généralement, tu quand quand tu es chantu quand quand tu q pardon, quand tu écoutes une chanson particulière et particulièrement triste, par exemple heu, c'est que tu es dans cet état de tristesse ou peut-être dans c pas forcément de tristesse, mais au moins de mélancolie.
Mmh.
Heu, quand tu es heu sur heu, un tempo enfin tu vois, quand quand tu es de bonne humeur, heu, que tu as envie de bouger, que tu te sens bien, que tu as presque envie d'appeler tes copines et puis d'aller boire un verre et puis de faire la fête. Heu, même si tu es avec tes copines et que tu bois un verre et que tu fais la fête et que tu entends cette chanson triste, ça va pas changer ton humeur pour autant.
Oui. <chuckles> Non, oui voilà c'est ça.
Tu vas peut-être sûrement l'associer à ce moment-là, peut-être une autre fois quand tu l'entendras, en disant: «Oh, je me souviens, la dernière fois que je l'ai entendue j'étais avec un tel et un tel», mais ça changera pas l'émotion, je pense, heu, sur le moment.
Oui. Ouais ça peut changer un peu le.

Bonjour.
Bonjour.
Hem, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir, heu, si tu as il y a déjà une chanson, heu, qui a changé ton humeur en fait, heu, qui t'a remonté le moral ou voilà, qui a changé ton humeur dans un moment particulier?
Ah vas-y je t’écoute Heu, une chanson qui a changé mon humeur? Hem Moi, j'aurais plutôt tendance à écouter des chansons tristes quand je suis triste. <chuckles>
<laughs> Comme nous tous. <chuckles>
Juste histoire de m'enfoncer un petit peu plus. <laughs> Mais heu, non, heu, qu'est-ce que j'aime bien comme chanson, heu, qui me qui me remonte le moral quand je suis un petit peu, heu, un petit peu en dessous? Hem
<chuckles>
moi, je suis un petit peu des années 70, donc heu donc j'aime bien écouter, heu, des chansons, genre les Pink Floyd, heu, ce genre de choses, quoi. Ou j'aime bien, heu, la Chanson grise, par exemple, puisqu'elle elle bouge et, heu, elle est plutôt entraînante
OK. D'accord.
du coup, elle m'apporte un peu de joie et ça m'évite trop de <inhales> de penser, heu, à mal.
OK, donc du coup, c'est plus un un style de chanson que tu vas écouter, plutôt tu as pas une chanson phare, heu, vraiment que tu écoutes si ça ne va pas, quoi?
Et toi? Non, pas vraiment
OK.
pas vraiment, je suis assez, heu comment je pourrais dire? Pluridisciplinaire? <chuckles>
<chuckles>
C'est un éventail, heu, très, très ouvert, heu, de musiques que j'aime bien. Ça peut être du contemporain, ça peut être, heu, des années 70. Ça peut être du, encore plus loin que ça. <chuckles> Mais, heu, non, non, je suis assez, heu, j'ai pas de titre, heu, comme ça, là, qui vient heu, j'ai pas de j'ai pas de titres phares que je vais mettre automatiquement parce que, heu: «Oh j'ai besoin d'un petit coup de boost, je vais m'écouter ça». Pas du tout.
Spontanément. OK, ça marche.